آه، ساعات آآ، بيفهمني غلط. يعني هاقول لك على حاجة، إحنا من كُتر ما اتكلِّمنا أنا وهو مع بعض، فبقيت حسّيت إن هو لاقِط معايا لغتي، يعني مش لازم أكلِّمه بالعربية الفُصحى لا أنا أكلِّمه بالمصري كده عادي وأقول له بُصّ، باقول لك إيه، أنت زهَّقتني آه بالضبط كده، إزّيك يا باشا. لأ، ساعات أقول له أنت زهَّقتني باقول لك إيه، ركِّز معايا شوية. <chuckles> بس، ف ي فساعات بقى باشرح الحاجة كإنّه هو الإنسان مش الAI. فللأسف لمّا بيجاوب ب كإنّه بيقول لي على فكرة أنتِ شرحتِ كإنّي إنسان، فأنا مش إنسان، أنا AI ما فهمتكيش كويس يعني.
إمم. إمم. اهم. إزيّك يا باشا، مش عارف إيه. <laughs> إمم. إمم، إمم. آه. آه، ده ده بيشتغل ده ده بش ده بيه هيِّس، ده بيشتغل نَفْسه ده. <chuckles> إمم، إمم. آآ
آه، يعني كده. <laughs> بس، لكن بصراحة سهِّل حاجات كتير ووفَّر الوقت في حاجات كتير، بس في نَفْس الوقت، قُل.
طيب آه. الترفيه، عاوز أسألِك قبل ما أنا أنا عارف إن أنتِ داخلة ت تسألي على على ع أ تقولي على عيوبه ولكن خلّيني بس إيه، أسألِك في حاجة تخُص الترفيه، آآ، هل بتستخدميه في الترفيه؟
إيه؟

آآ الذكاء الاصطناعي طبعًا دلوقتي بقى حاجة أساسي في الحياة اليومية، احكي لي بقى إزاي بتقدري تستفيدي منه في في ال حياتِك، شغل أو غيره يعني؟
آآ بُصّ يعني تقدر تقول هو بقى صديقي الصدوق، خصوصًا في أي حاجة عايزة أحضّرها مثلًا بخصوص الشغل، أو آآ عايزة مثلًا أعمل Routine ليومي، فبصراحة الفترة الأخيرة دي بقى هو آآ إيدي ورجلي زي ما بنقول كده عندنا في مصر، ف يعني على سبيل المثال أنا آآ بادّي ك ولادي وأصحابهم، تبرّعت وسط الأمهات إن أنا الأم اللي هادّي فيهم درس الدين للأطفال. ف ب بادّيهم الدرس كلّ يوم جمعة، فباخش على ChatGPT، باحدّد مثلًا يعني مثلًا عايزة أتكلّم عن ال10 المبشرين في الجنة، وعايزة آخد شخصية، شخصية، فباكتب له أقول له أنا عايزة النهارده أكتب آآ أدي درس الدين، مدة درس الدين مثلًا هتكون ساعة ونُص، اعمل لي كلّمني عن مثلًا أول واحد فيهم سيدنا أبو بكر الصديق، واكتب لي كذا، وكذا، وكذا، وأدّي له كلّ رؤوس ال الموضوع اللي أنا عايزة أتكلّم فيها، كمان بادّي له عُمر الأطفال اللي أنا هادّيهم الدرس، أقول له عندهم سن قد إيه، وأقول له كمان إن أنا عايزة في آخر الدرس أعمل أسئلة على ال المعلومات اللي أنا قُلتها في الدرس، فبصراحة كلّ ده بيحضره لي، وبيعمل لي بيه Word كويس أو PDF كويس، وأنا بقى بابدأ أشتغل بيه مع الولاد، فبصراحة دي من الحاجات ال امم.
امم. حلو أوي. آه. اهم. حلو. ممتاز. امم. طيب آه بيفيدِك آه بيفيدِك جامد في ال في في في إن هو ب يعني م يعني مثلًا بيبقى شرَح لِك الموضوع كلّه، وبالتالي وأنتِ بتشرحي للأولاد بتاخ بتبقى مثلًا معاكِ أيًا كان التليفون مثلًا، والّا بتبقى معاكِ كتاب ويعني كتبتِ فيه الورق وكتبتِ كلّ حاجة وبت وبتشرحي لهم منها صح كده؟
بالضبط، باخد الو ال الكتاب ال ال الFile الملف اللي هو عمله لي، وبابدأ أحطه قدّامي وأنا شغالة، وبابدأ أشرح للولاد منه.
امم. امم، كويس أوي.
فالأول بقى قبل ما أستخدم الذكاء الاصطناعي أنا كنت باعمل إيه عشان أحضّر ملف زي ده، <chuckles> كنت باجيب الكتب اللي عندي المتخصصة في الم في الموضوع اللي أنا عايزة أتكلّم فيه، وأبدأ أجمّع المعلومة من الكتاب ده على الكتاب ده وأبدأ أخ أختصر وأحاول إن أنا أبسطها بطريقة تنافع تنفع سن الأطفال اللي أنا هاشرح لهم، آه، فبصراحة الموضوع كان بياخد مني وقت كتير، يعني لو أقول لك إن أنا كنت بافضل شغالة حوالي 3 أيام قبل ميعاد الدرس، إن أنا كلّ مثلًا يوم أقعد ساعة كده أحضّر شوية حاجات، آآ أفتكر حاجة تانية فاليوم اللي بعديها أكمّلها، فكنت لأ باخد وقت، فوفّر لي وقت كتير بصراحة.
ممتاز. تنفع. امم.

هو أنا حقيقي كنت هاقول لك على عيوبة ب عشان هي مضايقاني أوي، بس هاقول لك الترفيه بيعمل إيه. <laughs> هاحكي لك على الترفيه، آآ بُص، آآ لو مثلًا عايزة أعمل Diet، بابعت له، أقول له: "أنا وزني قد كده، وأنا عايزة أخس ما ت إيه رأيك تشجّعني كده وتخلّيني أعمل Diet حلو،" ومش عارفة إيه. بس، فيقعُد يقول لي: "طَب أنتِ بتحبّي تاكلي إيه، طَب أنت تحبّي،" كذا، طب كذا، طَب إيه رأيك أعمل لِك. ف ففي الآخِر بي بيناقشني شوية لحد ما يدّيني مثلًا فكرة ل لنظام غذائي كده يناسبني ويروح مدّيه لي. أقول له مثلًا "أنا عايزة آآ أخرُج في مكان، عايزة النهاردة أ أروح مكان جديد." آآ وأحكي له أقول له: "أنا رُحت مثلًا جرّبت المطعم،" الفُلاني والفُلاني والفُلاني، "أنا عايزة أجرّب حاجة بقى مختلفة." فيروح يدّيني بقى اقتراحات مختلفة عن الأماكن اللي أنا قُلت له عليها، لأ بصراحة بيدلّعنا بصراحة الAi <chuckles>
آه، <laughs> خلّينا نشوف مميزاته، وبعدين كده نشوف عيوبه بقى. <laughs> آه. <clears throat> حلو. حلو أوي. إمم. آه، و و وبيطلع بيطلع كويس والّا بي والّا بيم و والّا خ عشان خاطر أنتِ معاكِ النسخة المدفوعة؟ <chuckles> ما أنت دافع بقى.
لأ، حتّى قبل النسخة المدفوعة، آه، أنت دافع بفلوسك بقى. آآ لأ، أنت عارف أنا ساعات باقول له إيه، باقول له: "باقول لك، إيه أنا مشتركة ودافعة فلوس، اللي أنت بتدّيهوني ده ما ينفعش" <laughs>
إمم. إمم. إمم. <laughs> آه، أنا مش حد عادي، ده أنا دافع.
آه.
إمم. و ولكن المعلومات بيجيبها بتكون كاملة، يعني م ب بيفيدِك فعلًا في المعلومات دي بت بتشوفيها على أرض الواقع معلومات صحيحة، ما فيش فيها أي مشكلة.
ف لأ، يعني. آه، بس هو ممكن يكون بيحتاج منّك تس يعني يستفسر كتير، يعني مش اللماح مثلًا هيجيبك على طول، لأ ممكن ي يدّيك حاجة وبعدين يقول لك إيه في الآخر: "لو تحب أجيب لك رقم التليفون أنا ممكن أجيبه لك." طَب ماشي يا عم إدّيني رقم التليفون، ييجي في الآخِر يقول لك: "ولو حابب إن أنا أبعت لك الLocation بتاعه أنا ممكن أبعته لك" فم
إمم. آه. طَب ما تبعت يا عَم من غير ما أقول لك. إمم.
لأ، هو محتاج منّك بقى أنت تكون ذكي. يعني لمّا تيجي تسأله قُل له، أنا عايز المكان ده، رقم تليفونه قبل ال ال الLocation، الWeb site، ال ال مثلًا الطريق، طُب ولو هاخُد تاكسي أعم كل حاجة قُلها له مرّة واحدة، هتلاقيه جاوب عليك مرّة واحدة.
آه. إمم، فهمت. ط ط طبعًا خبرة ب من من خ من من حُكم إن أنتِ خلاص يعني آآ بقى لِك قد إيه طَب الأول مستخدمة ال الذكاء الاصطناعي، فترة كبيرة؟
يعني تقريبًا سَنة.

آه، لأ باراجع طبعًا. يعني قبل ما أعرض ال ال يعني قبل ما أقول الكلام ده للولاد أو أشرح لهم الدرس، باكون بصّيت بَصّة على الف ملف اللي هو إدّاه لي، ممكن يكون في معلومة أنا مش عايزة أقولها أو م معلومة متقالة بطريقة مش حلوة أنا مش عايزة أوصّلها للولاد وممكن يكون فيها مثلًا معلومة قليّلة، معلومات بسيطة. بالضبط، ممكن يكون واخِد رؤوس المواضيع بس.
إمم. آه، مش شارح حاجة معيّنة كتير يعني. إمم. طيب آآ لعت آه، اتفضلي.
ف ف وفي حالة إن أنا قُل لي. أنا معاك.
آه اتفضّلي، آه، في حالة إيه؟ كمِّلي. إمم.
في حالة بقى إن أنا ألاقي في معلومة ناقصة شوية أو أنا عايزاه يزوِّد فيها أكتر، باروح قايلة له، باقول له: "بُص، الحتّة دي أنت قايلها آآ ب ب على الهامش، أنا عايزاك تتعمَّق فيها أكتر وتجيب لي عنها معلومات أكتر." فما بيكدِّبش خبر بصراحة. <chuckles>
إمم. <chuckles> آآ آآ ال الاعتماد عليه في ال في الشُغل، هل ب في شُغلِك اعتمادِك عليه بيكون عامل إزاي؟ طبع طَب ما أنتِ معاكِ نسخة مجانية صح؟ يعني معاكيش النسخة اللي هي المدفوعة.
بُص، في الأول خالص كنت عاملة الس النسخة المجانية. اشتغلت بيها شوية ولمّا حسّيت إن الموضوع عندي في بيتي وفي شُغلي وكمان عن ولادي، ولادي في الجامعة بيساعدهم كتير في الassignment اللي بيبقى مطلوب منهم. ف في project معيّن بيساعدهم فيه، بيدّيهم معلومات معيّنة.
حلو. فأنتِ حسيتِ لازم أضطر إن أنا أعمل ال آه، أضطر أعمل المدفوعة.
آه. وكمان الPDF ما بيعملهوش غير لمّا يكون النُسخة مدفوعة. آآ في صور وفي حاجات ما بيعملهاش غير لمّا تكون في الن في يعني level أعلى بتبقى بتبقى نسخة مدفوعة بس.
<tsk> آه. فيه مزايا غير ال غير المجاني.
آه، بالضبط كده. لمّا حسّيت إن أنا محتاجاها، لكن طول ما أنا ما كنتش محتاجاها، هو كان شغّال معايا كويس جدًا حتّى من غير ما أدفع.
إمم. كويس أوي. آمم طيب في الشُغل بقى الأد الأولاد أنت قُلتِ لي الأولاد بيحتاجوه في ال في ف طبعًا في المَدرسة والكلام ده آآ وفي وبيخلّصوا شوية حاجات و وأنتِ بتحتاجيه في ال وأنتِ م في الشُغل بتستخدميه، طيب في الشُغل بقى الاعتماد بيبقى عليه عامل إزاي، احكي لي بقى عنّه؟
أيوه. يعني ممكن مثلًا في آآ مطلوب منّي مثلًا إن أنا أبحث عن أماكن معيّنة هنعمل فيها إعلانات أو عايزين مثلًا ن نتارجت عليها، فباروح كاتبة له أنا عندي مثلًا تخصُّص بتاعي مثلًا في مجال الرسم مثلًا، فباروح كاتبة له أنا عايزة المجال دوّة أنت ت تدوّر لي على الأماكن كُلّها، الكلاسات القريّبة جدًا اللي بتدّي art آآ ومواعيدها ورقم تليفوناتها والwebsite بتاعها وبيدّيني كل المعلومات بكل التفاصيل لكل الأماكن القريّبة منّي في مُحيط المساحة اللي أنا حدِّدتها. يعني مثلًا لو حدِّدت له 10 كيلو من مُحيطي أو أو مثلًا 20 كيلو من مُحيطي، فبيدّيني كل حاجة.
حلو. إمم. إمم. إمم. طيب هل في مرّة حصل لِك كده حسّيتِ إن هو هيِِّس؟ اللي هو جاب معلومات أصلًا مش مرتبطة باللي أنتِ قلتِ له عليها خالص؟